Bạn ơi, ờ, trước giờ ấy, ừm, thì mình cũng biết là cái cơ thể của mình nó cũng gầy gò ốm yếu ấy. Đó, cho nên là từ tháng trước mình cũng có đăng ký đi học một khóa, kiểu như là, đi tập gym các thứ đấy. Đó, cho nên là, ờ, kiểu, người ta cũng liệt kê cho mình những cái, ờ, thực đơn hàng tuần, hàng tuần để mình có thể, à, ăn theo cái đó để tăng cân lên ấy. Đó, trời ơi á! Nhưng mà được 1,2 tuần đầu thôi, xong rồi á, mấy tuần sau, mấy tuần, ờ, gần gần đây là mình tại vì mình bận công việc quá, mình lu bu, lu bu không biết là, ờ, bắt đầu đầu từ đâu cũng như là không có thời gian để mà nấu ăn ấy. Thực sự là như thế, và bỏ bê chế độ ăn uống hàng tuần của mình luôn. Ừ, thì mình không biết là, ờ, quay lại bằng cách gì thì bạn có thể, à, chỉ giúp mình được không?
Sao đấy bạn? Ừm. Ừm. Ồ, mình hiểu. Rồi, nghe xong vấn đề của bạn có nghĩa là á, bạn đang theo một cái chế độ bạn cũng có đi tập gym nữa, cho nên là có chế độ ăn nó phù hợp với bạn rồi nhưng mà mình không có thể kiên trì được nè, đúng hông? Rồi mình hiểu nha, mình rất là thông cảm với trường hợp của bạn luôn, mà bạn cũng đừng có quá lo lắng nè. Bạn có phiền nếu mình hỏi bạn vài câu hỏi trước khi, a, mình cho bạn lời khuyên hông?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đó. Ừm, mình sẵn sàng bạn ạ. <chuckles>
Rồi, bây giờ bạn cho mình biết là cái chế độ ăn uống của bạn như thế nào trong tuần nè, bạn có thể chia sẻ thêm hông? Ăn cái gì nè? Rồi nghỉ ngơi làm sao? Rồi nó có đầy đủ chất như thế nào hông nè?
À, ờ, mình sẽ chia sẻ cái đợt mà mình ăn uống nó theo chế độ đi. Đó, là đợt trước mình sẽ à, ăn uống đủ 3 bữa nhưng mà, à, chia ra nhiều bữa hơn, không phải là, kiểu, một bữa mình ăn quá nhiều, đó ờ, ví dụ như là buổi sáng mình dậy ăn sáng, kiểu, à, ăn, ơ, một cái bánh mì, một cốc sữa, xong rồi á, mình có thêm một bữa phụ nữa là mình ăn thêm ngô này, hoặc khoai này, đó, những cái món đồ đấy ừm, xong rồi buổi trưa mình cũng ăn, nói chung là một ngày ăn tầm 5-6 cữ như thế, đấy ờ, thì nó cũng là một kiểu dễ tăng cân ấy. Thực sự là 2 tuần đầu mình thấy là mình cũng tăng cân đấy, cũng tầm một c lên tầm 1 cân, à, 1 cân trong vòng, à, 2 tuần, đó, là mình thấy có hi vọng rồi, nhưng mà, à, dạo gần đây là á, à, cái giấc ngủ của mình này, buổi tối thì mình lại không được ngủ sớm, cho nên là sáng mình khó dậy sớm lắm, mà khi mà khó dậy sớm như thế thì mình lại bỏ đi buổi sáng, mình không ăn sáng nữ ừm, đó.
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình biết rồi nè. Ừ, nghe tình hình của bạn á, cũng có vấn đề là nhiều khi á, mình ngủ hông đủ chất cho nên sức khỏe tinh thần của mình cũng bị ảnh hưởng nè, chớ bạn hông đi hông phù hợp, đặc biệt là mình vô cái cữ như vậy rồi ha. Mà cho mình hỏi một cái là, à, cái tình hình của bạn như vậy thì á, bạn thường có bỏ bỏ cái kế hoạch hông? Hay là bạn bị bỏ bữa đó, kiểu như là cái lý do làm sao mà công việc hay là chuyện tình cảm, hay là chuyện gì đó mà khiến cho bạn cảm thấy bận bịu quá mà bạn không có thời gian cho nên là bạn bỏ bữa nè?
Đúng rồi. À, thực ra cái việc, ờ, bỏ bữa của mình ấy, thà là mình hay, ưm, làm việc. Thực sự là, à, dạo gần đây mình cũng học, học rất là nhiều môn, đó, tiểu luận này á, xong rồi tập bài tập rất là nhiều. Ngoài ra là, ờ, cái công việc, ờm, mình làm công việc tự do nữa, cho nên là m nó cũng chiếm đa phần cái thời gian của mình ấy. Đó. Ờ, cho nên là cái việc ăn uống của mình đôi khi á, à, mình ham làm quá, mình ham học quá thế là mình bỏ bữa luôn. Ờ.
Ừm, rồi, mình hình dung rồi, tính ra công việc của bạn cũng khá, a, là bận rộn á chứ, ưm, không biết là mình hỏi là bạn là người vừa học vừa làm nè, đúng hông? Nghe bạn nói là có bài tập nè, rồi cả công việc của mình nữa, thì á, cái khó khăn chính của bạn là cái gì ha? Có thể là bạn không sắp xếp được thời gian tại vì học nhiều quá, hoặc, à, hoặc là có thể là bạn, bị, à, vướng víu là thi cử hay là công việc quá nặng nề, cho nên là mình hông có chủ chủ động trong cái việc ăn uống của mình ha hả bạn?
Đúng rồi. Ừm. À, ừ, thì thực ra ấy, là khi mà công việc nhiều cũng như là, à, những cái bài tập nó dồn lại một lúc, thì mình cảm giác như mình bị stress ấy. Ờ, ờ, khi mà mình bị stress là mình có tâm trạng là, ôi giời ơi, mình ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon miệng cả. Ờ, mặc dù á, mình cũng có đồ ăn đấy, cũng có bánh, cũng có thể ăn đỡ nhưng mà á, mình nhìn vào đồ ăn mình không thèm ăn một tí nào luôn.
Ừm. Ừm, mình hiểu rồi.
Ừm. Đó, bạn ạ.
Thật ra đó thì cái việc mà bạn đang gặp á thì mọi người cũng sẽ gặp trường hợp như vậy thôi, hông có sao đâu nha, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. Nhưng mà bạn ơi, mà bạn thấy là khó khăn như vậy đó thì bạn có, kiểu như, có cái phương pháp nào để mình cải thiện chưa? Hay là bạn vẫn trong cái tình thế là chưa có biết làm gì ha?
Ơ, thế á? À, ờ, tại vì hiện tại nó cũng mới, cái cái cái, ưm, tình trạng này nó cũng mới bạn ạ, nó cũng chưa lâu nên là mình vẫn chưa tìm ra những cái cách nào để mình có thể cải thiện ấy. Đó, ờ, ờ, mình cũng hỏi, à, ý kiến PT là, ờ, mình nên làm như thế nào, ăn uống như thế nào và, ờ, vận động như thế thế nào để có thể thèm ăn ấy. Đó, dễ ăn hơn các thứ. Nhưng mà anh ấy cũng bảo là mình nên tập, ừm, ừm, tập nhiều vào. Đó, với cả là, ờ, nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng mà thực sự mấy cái này mình cũng khó sắp xếp được. Đó, ừm.
Ừm, tập nhiều. Ừm, ừm, lúc nãy bạn có nói là giấc ngủ của bạn á, cũng hông có đảm bảo nữa, thì bạn có thể cho mình biết là cái giờ ăn trong ngày của bạn là thường là tầm mấy giờ nè, rồi bạn đi ngủ vào lúc mấy giờ ha?
Đúng rồi. À, thực ra là ví dụ như buổi sáng thì mình ăn vào lúc 7:00 này, buổi trưa mình ăn lúc, ờ, 11:00 giờ. Đó, xong rồi buổi tối mình cũng sẽ ăn sớm tầm, à, à, 6:00-7:00. Đấy, ờ, còn buổi tối mình thấy là mình ngủ cũng tùy lúc, có lúc thì, ờ, mình ngủ muộn, có lúc thì ngủ sớm, mà nhất là những cái ngày mà cuối tuần ấy, thì mình thường hay xem phim vào buổi tối nên là á, ờ, xem đến tận, ờ, 12:00-1:00 sáng luôn, mình mới đi ngủ bạn ạ.
Ừm. Ừm, rồi. Thì tính ra nha, nãy giờ trò chuyện với bạn đó, mình cũng phần nào hiểu được cái nỗi lo lắng, cái sự đắn đo của bạn khi mà mình hông có theo cái chế độ, mình bỏ bê chế độ ăn mà mình đã đặt ra, đúng hông? Mà nghe vậy chắc bạn cũng đang bối rối nè, mà hổng sao nha, có mình ở bên cạnh bạn rồi nè, à, mình sẽ nhìn lại rồi cũng đưa ra vài cái quan điểm của mình, mà bạn thấy áp dụng được á thì mình áp dụng coi sao nha. À, việc đầu tiên đó là bạn, à, xem á, coi cái chế độ của mình á hiện tại nè, cái giờ giấc ngủ của mình, ăn uống của mình á nó có đảm bảo hay hông? Tại vì bạn theo chế độ rồi mà bạn bỏ rồi, thì bây giờ thích nghi lại thì mình cũng cần thời gian nha, thậm chí là mình có thể đơn giản hoá kế hoạch luôn. Ví dụ như giờ bạn đưa ra là 1 tuần 7 ngày, bạn sẽ ăn kiểu này ăn này ăn kiểu này theo chế độ này, nhưng mà khó thực hiện quá tại vì công việc, rồi bị áp lực này kia đó, thì bây giờ á mình bắt đầu 3 ngày thôi, 3 ngày trong tuần thôi, mình đưa ra mục tiêu mục tiêu nhỏ như vậy, 3 ngày mình phải ăn đúng theo như vậy luôn, hông có bỏ cữ, rồi nghỉ ngơi hợp lý cộng với cái việc tập thể dục này kia nè. Đấy, bạn hoàn thành tốt 3 ngày, còn những ngày kia bạn có thể là, à, mình không có làm được tốt nhưng mà mình tăng dần lên. Ví dụ như trong tuần này, 2 tuần mình làm tốt thì tuần sau mình tăng thêm 1 ngày nữa, như vậy đó, ừ, tăng dần mức độ vậy thì mình mới sức cái sức chịu đựng của mình nó sẽ tăng lên và mình cũng có thói quen nữa, mình tạo cho thành một thói quen tốt nữa nè, đó nha. Cũng có thể là bạn ăn cái đồ ăn mà bây giờ bạn ăn đồ ăn, bạn phải chuẩn bị làm rồi này kia bạn mệt mỏi, thì bây giờ bạn chuẩn bị trước ngày hôm đó luôn. Chẳng hạn như là buổi tối bạn có thời gian sau khi công việc xong rồi, nghỉ ngơi xong rồi, bắt đầu mình chuẩn bị đồ ăn trước nhẹ nhàng, chẳng hạn như cái món, a, à, hạt hay là trái cây hay là sữa chua đó, chuẩn bị trước cho ngày hôm sau luôn. Thế, thế bạn có nhiều gian, buổi sáng bạn cũng hổng có phải là quần quật, quay quần với những cái phần mà chuẩn bị đồ ăn, cũng cảm thấy mệt mỏi và cái ngày của mình nó cũng sẽ bắt đầu nó cũng như là nó có nhiều năng lượng hơn nữa. Bạn thấy vậy được không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ồ, hay quá! À, thế á? À! Ồ, hay quá! Trời ơi! Ừ. Ờ, mình hiểu. Ừm. Trời ơi! Những cái cách bạn Ừm. À. Ôi giời ôi! Mấy cái cách của bạn á hay thực sự luôn! Tại vì những cái lần mà mình quyết tâm mình ăn, ơ, đủ bữa ấy, thì mình hay có kỷ luật là nguyên cả tuần hôm đấy mình phải theo chế độ, chứ mình chưa nghĩ đến là, ờ, mình sẽ chia từng ngày ra tùy vào cái thời gian biểu của mình. Ờ. Chắc là mình cũng sẽ dần dần, dần dần cải thiện, à, là đi từ nhỏ đến lớn, đúng không? À! Ừm, cái này cũng hay.
Đúng rồi. Thật ra là như vậy nè, trong lúc mà bạn thực hiện đó, thì ví dụ như bạn đưa chỉ tiêu ra là 3 ngày bạn hoàn thành đi, mà khi bạn hoàn thành xong bạn tự thưởng cho bản thân của mình. Vâng, chẳng hạn như là, à, bây giờ 3 ngày mình hoàn thành tốt rồi, bây giờ mình tự thưởng cho mình một cái ly cà phê nè, hoặc là á mình đi đâu đó chơi mình được thư giãn, đi xem phim chẳng hạn. Đó, cũng có động lực để mình thực hiện tiếp theo nữa, mà cái việc để tạo động lực rất là nhẹ nhàng, mình cũng thực hiện dễ luôn nè. Có thể nha, bạn á khó khăn quá thì tìm một cái người nào đó để cùng hỗ trợ với mình luôn, chẳng hạn như mình rủ đồng nghiệp của bạn nè, hoặc là những người thân của mình đó, à, tham gia chung với mình được hông? Kiểu như là, có thể là đi tập dục chung nè, rồi ăn uống chung, nhiều khi ngồi ăn uống trò chuyện với nhau, mình cảm thấy thoải mái, mình cũng dễ dàng vượt qua, và bản thân của mình cũng tự tạo cái thói quen cho mình để mình thích nghi hơn với cái việc là cái chế độ ăn hiện tại luôn đó. Bạn thấy vậy được không?
À! Ừm, hợp lý quá. Ừm. Trời ơi! Sao mình không nghĩ ra? Ờ. Ê, cái ý của bạn, ừm, ừm, thực sự rất là, ừm, hay mà mình chưa nghĩ đến luôn. Tại vì á, ờ, mình nghĩ là, ờ, chỉ có mình là theo cái chế độ tăng cân thôi, chứ còn những người xung quanh đôi khi người ta mong muốn giảm cân ấy, thì mình cũng không có, ờ, kiểu như là, ừm, thêm đồng bọn để mà có thể cùng nhau, à, lên kế hoạch như thế. Trời ơi, chắc là khi mà có cùng nhau có cùng mục tiêu ấy thì sẽ dễ làm hơn bạn nhỉ? Kiểu như là, ờ, có bạn bè ấy thì nó cũng vui.
Đúng rồi. Thật ra thì ừm, phải rồi bạn ơi, thật ra thì không nhất thiết là phải cùng nhau có cái mục tiêu là tăng cân giống như bạn đâu. Ví dụ như cái bạn kia muốn giảm cân mà bạn muốn tăng cân, ừm, mỗi người chế độ khác nhau nhưng mà bây giờ mình nhắc nhở nhau là, à, tuần này là phải đảm bảo cái cái mục tiêu vậy nha, rồi chúng mình cùng nhau đi tập thể dục nè, thậm chí là ngồi ăn mỗi người có chế độ khác nhau nhưng mà mình cũng trò chuyện, dễ dàng cảm thông, chia sẻ với nhau cũng được luôn. Đấy, cũng có thể là mình điều chỉnh cái môi trường cho nó phù hợp nha bạn, nhiều khi nghe bạn nói là bạn thức khuya nhiều quá cũng hông cũng, ơ, hông có tốt cho cái lịch trình của mình đâu. Có thể là cái cái giờ nghỉ ngơi đó, mình kéo dài rồi sớm chút xíu đi, mình dừng điện thoại bấm điện thoại hoặc là dừng những cái hoạt động nào đó mà nó không có bổ ích trước khi mình đi ngủ đó, tạo cảm giác thoải mái cho giấc ngủ của mình. Có thể là mình nghe nhạc nhẹ nè, hoặc là mình uống ly nước ấm để cho cơ thể mình cảm thấy khỏe khoắn và tinh thần mình sảng khoái hơn, thì mình đi ngủ tốt mà giấc ngủ mình cải thiện rồi thì nó sẽ kéo theo là công việc của mình tốt hơn, tinh thần của mình cũng tốt hơn, và mình theo cái chế độ ăn mình cũng cảm thấy thoải mái hơn nè. Bạn thấy vậy bạn áp dụng hông?
Ồ. Ờ, mình đồng ý. Ừm. Trời ơi! Ừ. Ê, mình thấy cái cách mà, ờ, kiểu như là, tìm đồng bọn mà khác mục tiêu với mình, như kiểu nó đối lập ấy, thì đôi khi nó cũng là, ờ, đưa ra cho mình một vài cách. Nó thì, ờ, dễ tăng cân quá, nó đưa cho mình, ờ, những, a, bữa, a kiểu như là, giới thiệu cho mình một vài bữa ăn, ờ, để dễ tăng cân, còn mình á thì chia sẻ cho nó một vài cách là, ờ, làm như thế nào để dễ, ờ, giảm cân và khó tăng cân, đúng không? Ừm, <chuckles> cái này
Ừm, đúng rồi. Thật ra á, có một cái người bạn giúp đỡ mình, nhắc nhở mình thì mình có thêm động lực, đúng hông? Bên cạnh đó thì mình sẽ theo dõi nè bạn, bạn cũng có thể là có cái quyển, ờ, sổ nhật ký nhỏ mình ghi lại tiến trình của mình luôn: mỗi ngày mình thay đổi sao trong tuần này nè, là mình đã tăng được nhiêu cân nè, là do là mình tham gia cái chế độ ăn uống như vầy, mặc dù mình có thực hiện 3 ngày thôi nhưng mà nó lại có hiệu quả như vầy thì mình cũng có động lực nữa. Rồi mình sẵn sàng, à, nhắc cho mình nhớ bản thân mình là tới giờ mình phải ăn rồi, tới giờ mình phải ngủ rồi, mình, ừm, đặt cái chuông báo trên điện thoại của mình luôn, nhắc nhở bản thân của mình là phải hoàn thành đúng như vậy. Công việc đó có thể là một ngày một bữa là nó chưa thành thói quen đâu, nhưng mà về lâu về dài đó, khi mà bạn đã quen rồi á thì bạn sẽ dễ dàng thực hiện và mình cũng cảm giác là mình quen dần với việc đó nữa.
Ừm, hợp lý quá. Ừm. Ồ. Ừm. Ê, hên hôm nay là gặp được bạn đấy. Thực sự là những cái cách của bạn như kiểu là, ờ, mình phải có quy tắc không ít quy tắc thôi, như kiểu là, à, 3 ngày 1 tuần này, xong rồi á, ờ, tìm đồng minh cùng với nhau, ờ, ờ, hoàn thành mục tiêu này, với cả là, ờ, giấc ngủ của mình cũng phải cải thiện, cũng như là thêm một cái nữa mình thấy cũng rất là hay, là theo đổi ờ, theo dõi cái tiến độ ghi chép vào thì mình sẽ có cái động lực ở trong đó hơn, đúng không? Trời ơi, hay quá trời!
Thật ra là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 đó, hông có sao nè, bạn hãy cố gắng lên nha! Mình hy vọng những cái lời khuyên của mình á sẽ giúp cho bạn rất là nhiều nè.
Ừm, ừm. Ừm. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chia sẻ cho mình những cái lời khuyên thực sự nó rất hữu ích với mình hiện tại bây giờ luôn ấy. Cảm ơn bạn nha, tạm biệt bạn!
Ừm, xin chào bạn nè!
Ừm.